अभी आने वाले एक हफ़्ते में अ, जो है अ, मेरी बहन की शादी होने वाली है। और अ, ये मेरे लिए सबसे ख़ास मौका है क्योंकि हम 2 ही भाई-बहन हैं। और मेरा ये सोचना है कि कहीं न कहीं जो ये ख़ास मौका है इसमें अलग-अलग जो स्टाइल के कपड़े हैं वो हम पहनना चाहते हैं। और मेरी एक सोच भी है कि जैसे अ, जैसे हम दोनों भाई-बहन हैं तो कहीं न कहीं एक जैसे कपड़े भी पहनें और जो मतलब फ़ेमिली में जैसे माता-पिता हैं तो उनके साथ भी मतलब थोड़ा-सा मैचिंग के कपड़े पहनें। तो इसमें अ, स्टाइल भी बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं क्योंकि मेरी जो बहन है वो थोड़ी-सी यंग ऐज़ की है। अभी उसकी उम्र अ, 24 साल 25 साल ही होने को जा रही है। तो कहीं न कहीं अभी उसकी शादी तय हुई है तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे अ, कपड़े देखें जो स्टाइलिश भी हों और साथ ही साथ अ, थोड़े से आरामदायक भी हों ताकि अ, पिताजी और माताजी को कोई समस्या भी ना आए। और अ, मतलब अ, थोड़े से मतलब जैसे आप कह सकते हैं अ, हल्के ढीले टाइप के जो हमारे अ, संगीत का फ़ंक्शन होता है, मेहंदी का फ़ंक्शन होता है शादी में तो उसके लिए ऐसे कपड़े देख पाएंँ। और अ, इसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उलझन आ रही है क्योंकि हम 4 लोग हैं जैसे मैं हूँ, मेरी बहन है जिसकी शादी है और माता-पिता हैं। तो हम चारों को अ, कहीं न कहीं एक जैसे कपडे भी चाहिए, अलग-अलग आप कह सकते हैं स्टाइल भी चाहिए क्योंकि माताजी हैं तो वो उतना ज़्यादा टाइट कपडे नहीं पहन पाएँगी। तो कहीं न कहीं अब 1 ही हफ़्ता बता बचा हुआ है शादी का। तो हमको अ, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं चीज़ों को देखने में भी बहुत समय लग रहा है और इसमें अ, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उलझाने आ रही हैं। और अ, कोशिश यही हो रही है कि जितना हो सके अ, ब्रांडेड कपड़े ही लें क्योंकि परिवार में जो है जब इतने सारे सदस्य जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं देखेंगे कि आपने किस ब्रांड के, किस चीज़ के कपड़े पहने हुए हैं तो थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमारी यही सोच है कि हम अ, लोकल दुकान से ना लेके किसी अ, बड़े जो हमारे शोरूम होते हैं वहाँ से कपड़े लें। लेकिन उलझन यही आ रही है कि सही एडवाइस नहीं मिल पा रही है, सही चीज़ें हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमें आप कह सकते हैं शोरूम पे कपड़े बचाए जाते हैं तो वो बहुत सारे बताए जाते हैं। और उसमें से उपयुक्त कपड़े सेलेक्ट करवाना हर-एक के लिए वो बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा है क्योंकि क्या अ, हो रहा है कि जैसे अगर मैंने अ, हरे कलर का कुछ देखा हुआ है तो पिताजी को वो वैसा कलर नहीं मिल पा रहा है, उस कलर के कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं और माताजी को भी समस्या आ रही है कहीं न कहीं।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
जी। जी। जी, तो मैंने आपकी समस्या सुनी और आपकी समस्या को और बेहतर समझने के लिए मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये जो मौका है, जो आपकी बहन की शादी का आपने बोला, क्या आप सिर्फ इसी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी और पार्टी हो गई, कोई कैज़ुअल फ़ंक्शन हो गया, उसके बारे में भी सलाह जानना चाहेंगे? और ये बताइएगा कि आपका जो आराम है या जो हम फिट बोलते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या बहुत ढीला पहनना चाहते हैं या थोड़ा फिट भी चलेगा, किस तरह का कपड़ा आपको पसंद है, जो आपकी पसंद के हो अपने आपके परिवार वालों की क्या पसंद है उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिएगा।
जी, बिल्कुल। जी। जी। अ, हम जो है जैसे शादी है तो वहाँ पे मेहंदी का फ़ंक्शन भी होगा, संगीत का फ़ंक्शन भी होगा। और अ, शादी वाले दिन भी अ अ, फ़ंक्शन रहेगा। फिर शादी के बाद एक और आप कह सकते हैं उपयुक्त ओ जो हमारा होता है वो हमारी सेरेमनी होती है जैसे आप अ, जिसको रिसेप्शन भी कहा जाता है, तो वो भी होगा। तो हमें 4-5 जो दिन है उनके लिए कपड़े चाहिए। फिर रात में जो है थोड़ा-सा मतलब आप कह सकते हैं कैज़ुअल गैदरिंग्स भी होती है हमारी जो अ, पूरा परिवार है वो सब एकत्रित होगा तो कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़े-से आरामदायक कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारी जिस दिन मेहंदी रहेगी तो उसमें हमारा यही रहता है कि हम थोड़े-से आरामदायक कपड़े पहने लेकिन अ, थोड़े-से वो फिट भी हो ताकि ऐसा अ, ना लगे की ज़्यादा ढीला है, या फिर हमने फिटिंग नहीं करवाई तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा आप कह सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अ, जैसे हमारे पिताजी हैं तो उनका थोड़ा-सा वजन ज़्यादा है तो उनको थोड़ा-से ढीले कपड़े पहनना पसंद है। तो कहीं न कहीं उनको थोड़े से आरामदायक कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और अ, मम्मी-जी हो गई, मैं हो गया, मेरी बहन हो गयी तो हम थोड़े से फिट ही कपड़े पहनते हैं। और अ, रिसेप्शन अ, जो हमारी शादी है उसमें तो हम आप कह सकते हैं अ अ, कई अ, जैसे सूट आते हैं, शेरवानियाँ आती हैं तो वो थोड़ा-सा पहन लेंगे। फिर उसके बाद अ, जो हमारा रिसेप्शन होता है शादी के अगले दिन, तो उसमे हमने सोचा हुआ है कि कुछ आप कह सकते हैं जो नए डिजाइन के अ, आप कह सकते हैं जो ट्रेंडिंग में कपड़े चल रहे हैं, नए ज़माने के जो कपड़े हैं, तो वो हम पहनने की सोच रहे थे लेकिन उसमें भी थोड़ी-सी जो अ, फिटिंग होगी वो थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए।
जी, जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, तो जैसा कि आपने 2 बातें बताई कि 1 तो जो मौका है वो शादी का है उसमें कई तरह के और भी फंक्शन होंगे। और साथ ही साथ कि आप एक संतुलन बना के रखना चाहते हैं कि कपड़े फिट भी हों, और आरामदायक भी हो, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपका पसंदीदा रंग क्या है? किस तरह के कपड़े के स्टाइल आपको पसंद आते हैं?
हाँ, बिल्कुल।
जिन्हें आप शामिल करना चाहेंगे।
अ, हमें जो है, अक्सर जो है जो अंग्रेजी कलर होते हैं जैसे पिस्ता ग्रीन हो गया या थोड़ा-सा लाइट पिंक हो गया। तो जो आप कह सकते हैं विदेशी कलर होते हैं उनके कपड़े अ, उन उस रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद है कहीं न कहीं और अ, इनको हम जो है शामिल करना चाहेंगे क्योंकि अ, इसमें ऐसा रहता है कि ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा चमक भी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे भारत देश में जितने भी कपड़े बनते हैं उसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा-सा अलग से लगता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो पसंद है वो थोड़ी-सी इंग्लिश कलर की है, ताकि उसमें थोड़ा-सा अच्छा भी लगे और कहीं न कहीं उसमें इतनी ज़्यादा चमक-धमक ना हो ताकि वो ऐसा ना लगे कि हम अ, आप कह सकते हैं किसी भी दूसरे के फंक्शन में गए हुए हैं, और मतलब ऐसा भी ना लगे कि हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं है। तो कहीं न कहीं अ अ, अंग्रेजी कलर के साथ-साथ, थोड़ा-सा स्टाइलिश भी हो, ताकि उसमें, जैसे आप कह सकते हैं आज-कल कई कपड़े आते हैं जैसे सूट आते हैं जिसमे एम्ब्रॉयडरी रहती है थोड़ी-बहुत जिससे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे सूट आते हैं जिसमे पूरी एम्ब्रॉयडरी रहती है, तो वो थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लगता है जचता भी नहीं है। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि अ, अंग्रेजी कलर हो और आप कह सकते हैं थोड़ी-बहुत एम्ब्रॉयडरी हो उसमें ताकि वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं एक अलग से स्टाइलिश भी हो, और अच्छा भी लगे देखने में और अ, आप कह सकते हैं अधिकतर तो फोटो ही खींची जाएँगी तो फोटो में भी बहुत अच्छा आने चाहिए कलर रंग जो है उसके।
जी। बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आपकी पसंद काफ़ी अच्छी है और अच्छे रंग का चुनाव आप करना जानते हैं। मुझे एक अंतिम बात ये बताइए, कि चीज़ें तो आपने सोच ली हैं, स्टाइल कैसा होगा वो भी कुछ-कुछ सोच लिया है आपने। पर आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ब्रांडेड कपड़े आप पहनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बहन की शादी है। तो मुझे ये बताइए कि आपका बज़ट
जी, बिल्कुल।
कितना है? और आप कितने तक के कपड़े खरीद सकते हैं? चाहे वो अपने लिए हों या बहन के लिए हों या परिवार वालों के लिए हों क्योंकि जो फंड होता है, वो तो सिमित ही होता है सबके पास। तो मुझे थोड़ा आप अपने बज़ट के बारे में बताइए कितने तक आप आगे बढ़ सकते हैं?
जी, बिल्कुल। अ, हमने जो शादी के समय पे तय किया था कि हम जो हैं बज़ट थोड़ा-सा खुला रखेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम परिवार के मुख्य सदस्य हैं अ, जिनके घर में ख़ुद के घर में शादी हो रही है। तो हमने इसकी जो बज़ट की सीमा बनाई हुई हैं वो 50,000 से 70,000 की बनाई हुई है। और अ, आप कह सकते हैं अ, जो हमारी खरीदारी का जो समय है। वो बहुत अब कम बच चुका है क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद आप लगभग कह सकते हैं कि शादी होने वाली है। और अभी तक अगर हमारे कपड़े सेलेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अगर अभी कपड़े ले भी रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं आल्टर करवाना या फिर फिटिंग करवाना ही पड़ेगा, अ, अब अ, बहुत ज़रूरी बन जाता है ये। तो कहीं न कहीं बज़ट की तो कोई सीमा नहीं है हम पर, जो आप कह सकते हैं लग्ज़री ब ब्रांड होते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड होते हैं तो उनसे ही अ, लेने का हमने सोचा हुआ है। लेकिन अ, जो समय की सीमा है उसके कारण जो है हम चीज़ें अ, सही से देख नहीं पा रहे हैं, त सही से चुन नहीं पा रहे हैं।
जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, तो मैंने आपकी बातों को अच्छे से सुनने की कोशिश की है और अपने अपनी परेशानी को बहुत बेहतर तरीक़े से रखा है। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, पहली चीज़ जैसा कि आपने कहा कि आपका हाथ मैं कहूँगा खुला हुआ है, आप अच्छे से ख़र्च कर सकते हैं, लेकिन समय-सीमा का ध्यान रखना होगा और किस मौके के लिए किस तरह का ड्रेस कोड चाहिए होगा। उसका भी ध्यान रखना होगा और आपको मोटा-मोटी बहुत हद तक इस बात की समझ है कि मेहंदी में लोग कोशिश करते हैं हरे रंग का पहने तो आपने कहा पिस्ता ग्रीन तो हो सकता है आप मेहंदी में पिस्ता ग्रीन पहन लें। हल्दी में लोग पीला कलर का कपड़ा पहनते हैं, तो आप उसमें कुछ पीले रंग सोच सकते हैं और शादी में बहुत आजकल आम हो गया है कि सूट पहनना तो बहुत आम है और सूट नहीं पहनते हैं तो परेशानी की बात लगती है और ख़ासकर तब जब आपकी बहन की शादी हो, तो लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप काफ़ी बेहतर नज़र आएँगे और लोगों की नज़र आप पे होगी। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ तो हो गई, लेकिन कपड़ा दिखना तो एक अलग बात है। लेकिन कपड़ा पहनने पे कैसा होना चाहिए, वो आरामदायक होना चाहिए और एक अच्छी फ़िटिंग जिसकी आपको अच्छी-खासी समझ है कि हल्का ही फ़िटिंग होना चाहिए, बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो वो तो आपको बेहतर समझ है उस चीज़ की, रंग-पैलेट का भी आपका चयन बढ़िया है। आपने पिस्ता ग्रीन या जो अंग्रेज़ी कलर पिंक की बात की। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे रंग का चुनाव जानते हैं और अच्छे कुछ डार्क कलर भी कोशिश करें, अगर आपके चेहरे का रंग हल्का है, तो आप हल्के कलर भी, ट्राई कर सकते हैं और आपका अगर चेहरे का रंग थोड़ा डार्क है तो कोशिश कीजिए थोड़ा डार्क कलर पहनने का, थोड़ा ब्लैक पहनने का, थोड़ा डार्क ब्राउन पहनने का या डार्क ब्लू पहनने का। मुझे लगता है उससे और बेहतर चमक आती है चेहरे पे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि
जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। सही बात है। जी, बिल्कुल।
कई तरह के मार्केट में स्कीम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज आउटफिट कई बार होता है कि अगर आप कम खर्च करना चाहे और अ, क्योंकि आपको बहुत बेहतर नज़र आना है और कहीं न कहीं हमारे पास जो फंड होता है वो सीमित ही होता है, भले ही आपके हाथ खुले हों, लेकिन अगर आप एक्सचेंज वाली बात करें जहाँ पे हम कपड़े को किराए पर ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो मुझे लगता है जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उसमें कई गुना बेहतर कपड़ा आपको मिल सकता है कि जो 10,000 में आपको कपड़ा मिलेगा मुझे लगता है वो लाखों का कपड़ा आपको 10,000 में मिल सकता है अगर आप 1-2 दिन के लिए लें। तो मुझे लगता है इन छोटी चीज़ों पे आप अगर ध्यान देंगे, तो आपका पैसा भी बचेगा और जिस काम के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें भी बेहतरी नजर आएगी।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अ, बिल्कुल आपका कहना सही है और आपने जो एडवाइस दी हुई है, कहीं न कहीं उसे मैं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करूँगा और कोशिश यही करी अ, कही जा सकती है की आपने जो एडवाइस दी है उसको हम बिल्कुल से अपनाएँगे।
जी। बहुत-बहुत शुक